तो मैं इस बारे में आपसे बात करना चाह रही थी कि हाल ही में ऐसा हो रहा है कि मैं ना थोड़ा-सा व्यस्त रहने लगी हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं। मैं एक अ, अपना रिसर्च कर रही हूँ और भी बहुत सारे काम मेरे साथ में चलते रहते हैं। मैं फ्रीलानसिंग कर रही हूँ और उसके साथ-साथ मैं नई पेरेंट भी हूँ। तो समझिए बहुत सारी अ, साथ पे चीज़ें हो रही हैं, जिन वजह से मुझे वक़्त बहुत कम मिल पाता है। तो इससे क्या होता है कि मुझे समझिए खाना, जो पौष्टिक खाना बनाने का, या खाने का बिल्कुल वक़्त ही नहीं आता कि अ, समझिए, मैं खाना बना रही हूँ, तो अ, वो अ, ब जल्दी-जल्दी मैं कुछ ऐसा बना देती हूँ, जो जल्दी बन जाए या तो अ, कभी-कभी ऑर्डर कर लिया बाहर से, या तो कुछ वैसा कर लिया। तो उससे क्या होता है कि समझिए स्वास्थ्य पे बहुत ही असर पड़ने लगा है और ऐसा भी होने लगा है कि मेरा वज़न भी काफ़ी बढ़ने लगा है, क्योंकि अ, बहुत थक जाती हूँ, तो शाम को फिर बोलती हूँ, "चलो, कुछ ऑर्डर ही कर लेते हैं, अब कौन बनाए खाना।" तो उस हिसाब से मैं आपसे थोड़ी एडवाइस चाहती थी कि इस स्थिति में मैं क्या कर सकती हूँ?
हुँ। ओह! अच्छा! बिल्कुल। मतलब आप मुझे अ, ये बताइए कि जैसे आपकी सामान्य दिनचर्या है, वो कैसी होती है? और उसमें, देखिए, आपका जो भी काम करने का समय है, वो कितना जाता है और आपको फ़ुर्सत कितने समय की मिलती है? उस पे आप थोड़ा मुझे बताइए।
जी, स मुझे फ़ुर्सत तो काफ़ी कम मिलती है। समझ में आधा घंटा मिलता है दिन में अ, खुला और तब मैं सोचती हूँ, अब कौन उठे। मेरी दिनचर्या है कि शाम को मेरा बेबी अ, सो जाता है, तो वो रात को बहुत बार जागता है। तो मुझे, उस क्योंकि मेरे पार्टनर बहुत टफ़ जॉब करते हैं, तो मेरे ही सर पे ही आ जाता है। तो मैं उसको जगा अ, उसके साथ जागती रहती हूँ, उसका ख़्याल रख रखती हूँ। उसके बाद वैसा होता है कि अ, सुबह फिर उठना और फिर अपने सारे काम, मेरे रिसर्च का काम, फिर अपने फ़्रीलांसिंग, एडिटिंग का काम और साथ-साथ अ, घर पे नैनी आती है। साथ-साथ फिर अब थोड़ा-सा अ, उस अ, इसके साथ, बच्चे के साथ भी काफ़ी अ, वक़्त जाता है। उसका उसकी देखभाल करनी होती है। उसके बाद जो है अ, कभी लंच टाइम, जब दोपहर का टाइ टाइम आता है या रात के खाने का टाइम आता है या चाय का टाइम आता है, कभी मैं स्टारबक्स से मँगा लेती हूँ, कभी कुछ मँगा लेती हूँ। समझिए, बच्चे का खाना ही बना लूँ, वो ही मेरे लिए काफ़ी होता है ना कि बच्चा जो है, अभी थोड़ा खा रहा है। तो उसके लिए मैं बना लेती हूँ, उसके लिए वो जो स्लॉप होता है, वो मैं बना लेती हूँ। मगर समझिए, अपने लिए मुझे मन ही नहीं करता, ना पार्टनर के लिए। तो हम स हम लोग ऐसा करते हैं कि कभी-कभी बाहर से बर्गर मना मँगा लिया, कभी रात को फ़ास्ट-फ़ूड खा लिया। कभी-कभी तो हम रात को भी जाग जाते हैं, जब बेबी सो जाता है, तो हम रात को कुछ ना कुछ खाने लग लग जाते हैं। तो उस वजह से हम दोनों का ये जो है, मोटापा भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है और हम दोनों मुझे लगता है, हमारे स्वास्थ्य पे भी असर हो रहा है। मैं आपको अपना भी भी ये बता दूँ कि मेरा जो स्वास्थ्य है, वो थोड़ा खराब हो रहा है। जैसे मुझे थोड़ी गॉल ब्लैडर जो है ना, उसमें थोड़ी-सी दिक्कत है कि गॉल ब्लैडर में दर्द रहता है। थोड़ा अ, वो है पत्थर, स्टोन्स हैं उसमें। तो समझिए, मुझे अपने खाने के बारे में काफ़ी अ, समझिए केयरफुल रहना पड़ता है। मैं ज़्यादा फ़ैट नहीं खा सकती। उसका सेवन मैं ज़्यादा नहीं कर सकती। मगर मैं फिर भी खाती रहती हूँ। फिर से दर्द होता रहता है, फिर भी खाती रहती हूँ। समझिए, शाम तक मैं इतना ज़्यादा थक गई होती हूँ और इतना ज़्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो गई होती हूँ कि मैं बोलती हूँ, कौन-सी चीज़ मुझे खुशी देगा? और तब मुझे लगता है, हाँ, 1 चिप्स का पैकेट खा लेती हूँ, या तो केएफसी से कुछ मँगा लेती हूँ। आप सम उससे स बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं मुझे और इसी बारे में मैं थोड़ी सलाह चाहती थी।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। मतलब आपके घर पे जो रसोई के साधन हैं, उपकरण हैं, हर तरीके के उपलब्ध हैं? जैसे ओवन होता है, रेफ्रिजरेटर होता है या माइक्रोवेव है, उसके अलावा भी आजकल तो देखिए म अ, बहुत सारी एयर फ्रायर आ गया है, है ना? बहुत सारे साधन हैं कि आपको खाना बनाने की झंझट नहीं, रोटी मेकर हो गया, सारे मतलब उपकरण हैं या कौन-कौन से हैं?
जी, उपकरण तो सब है, क्योंकि यहाँ शिफ्ट करने के बाद हम लोगों ने, मैंने और मेरे पार्टनर ने किचन पूरा कम्प्लीट कर लिया। तो फ्रिज भी है अ, माइक्रोवेव, ओवन जो होता है ना वो एक ही होता है, वो भी है, गैस, वो चूल्हा तो होता ही है, एयर फ्रायर भी है अ, रोटी मेकर तो नहीं है, क्योंकि हम रोटी नहीं खाते, हम चावल खाते हैं, राइस कुकर भी है। तो समझिए ऐसा तो कोई उपकरण नहीं है जो हमारे किचन में नहीं है, जो भी उपकरण मिक्सर-ग्राइंडर हर कोई चीज़ मौजूद है। खा क्योंकि अ, मेरी मम्मी आती रहती हैं यहाँ पर, तो उन्होंने अ, सब उपकरण रखे हैं, तो मेरी मम्मी पकाती हैं, वो तो हमेशा घर पे ही बनाती हैं। तो जब भी मेरी मम्मी आती हैं, तो अगर कुछ नहीं होता है तो वो मँगा लेती हैं, तो समझिए वो बेलन-वेलन सब चीज़ें, हम रोटी नहीं खाते मगर बेलन ना, सो आटा, घर पे चीज़ें और आपको तो पता ही है आजकल स्विगी पे 5 मिनट मँगा लो, तो किसी भी पोर्टल से 5 मिनट में कोई भी चीज़ आ जाएगी, सब्जी हो। आजकल वैसा ज़माना तो है नहीं कि बाहर निकलना है और ढूँढ़ना है, वो सब तो है नहीं, तो ऐसा कोई ये नहीं है कि देखिए, जो अ, अप्लायंसेस हैं वो भी सब है, जो खाना लाने की चीज़ें हैं, जैसे जो रॉ मैटीरियल्स लाने की हैं, वो भी सब होते हैं। बस यही होता है जाना पड़ता है किचन में, पकाना पड़ता है, तो उससे काफ़ी वो थकान महसूस होती है और कभी-कभी अ, ऐसा करती हूँ कि बीच-बीच में कुक भी रखते थे हम लोग। तो ऐसा होता था कि कुक जो बनाती थी, शाम तक में हो जाती थी, अरे कौन ही खाएगा अब ये? तो वो कुक का बनाया हुआ भी हम लोग कभी नहीं खा के फिर ऑर्डर ही कर लेते थे। तो तो मैंने सोचा हम कुक रखें ही क्यों? उससे अच्छा तो बाहर का ही खाएँ, तो इसी बारे में मैं थोड़ी सलाह चाहती थी आपसे।
हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब जैसे आपने बोला, आप नॉर्मली बाहर से ही खाना मँगा के खाते हैं, बेबी का अच्छी बात है कि आप घर पे खुद ही पकाती हैं, तो उसे तो अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपके बजट पे असर नहीं हो रहा है अ, बाहर से खाना तो वैसे भी पता नहीं कैसा आता होगा? आपको शायद आदत-सी हो गई है इन चीज़ों की। पर बजट के बारे में आप सोचते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कोई भी चीज़ अगर मँगाते हैं, तो उस पे चार्ज भी लगता है, एक्स्ट्रा देना पड़ता है पैसा। उसके लिए आपने कभी सोचा है कि हाँ, इससे अच्छा हम घर पे खाना बनाएँ, तो बचत हो सकती है, हेल्दी खाना मिल सकता है?
जी, जी। जी, जी, जी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इस बारे में मैं बहुत सोचती रहती हूँ कि इतना ज़्यादा पैसा उड़ जाता है। आप सोचिए, दिन में अगर इंसान 1000 रुपए का ही खाना मँगा ले बाहर से, चलिए मैं कम से कम सोचूँगी, तो वही हो गए ना 30 हज़ार। तो अ, और 1000 तो जाता नहीं है, उससे ज़्यादा ही जाता है। 1000 तो बहुत ही कम है उससे, आजकल खाना बहुत महँगा होता है। तो वो तो है ही कि घर पे इंसान तो काफ़ी कम रकम पे कितना अच्छा और पौष्टिक खाना बना ले और बाहर का जो अ, जैसे आपने बोला कि क्या पता कैसा खाना आ रहा है, वो भी नहीं पता होता है। और जो खाना आ भी रहा होता है, वो इतना महँगा होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं और मेरे पार्टनर के बीच में फिर तनाव पैदा हो जाता है, इन्हीं पैसों को लेके कि, "अरे! हम ज़्यादा ख़र्चा कर रहे हैं।" तो वो मुझे ब्लेम करते हैं, मैं ब अ, फिर मैं गुस्सा हो जाती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ, "आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? जैसे खाना बनाना बस मेरी ही ड्यूटी है। आप अ, आपकी भी ज़िम्मेदारी है खाना बनाना।" तो इससे क्या हो जाता है, हम दोनों के बीच कभी तनाव भी हो जाता है कि हम लोग बाह बहुत बाहर का खा रहे हैं। और चलिए, सेहत तो खराब हो ही रही है, मोटापा तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ पैसे भी इतने ज़्यादा ख़र्च हो जाते हैं कि कभी-कभी हम लोग इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं और बजटिंग करने की भी कोशिश करते हैं। मगर वैसा ही होता है, हम लोग 5 या 10 दिन बाहर का नहीं मँगाते, घर पे खाने की कोशिश करते हैं या कभी कुक रख लेते हैं, तो कुक का खाना खाने की कोशिश करते हैं और फिर 10 दिन बाद फिर से हम वहीं पर पहुँच जाते हैं कि, "अरे! नहीं, कुछ बाहर का खाना है।" तो ये भी है कि अ, थोड़ा आलस भी है कि करना नहीं चाहते हैं हम लोग कुक। अ, दूसरी चीज़ ये भी है कि बाहर का खाना हमें थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार भी लगता है, तो क्योंकि वो थोड़ा-सा इतना पौष्टिक, इतना हेल्दी नहीं होता। तो उस हिसाब से मुझे लगता है, वो भी एक अ, दिक्कत है, जिसकी वजह से हम अच्छा नहीं खा पाते।
अच्छा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आप शायद दोनों ही मिलके खाना बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा? आपका और आपके पति का भी एक-दूसरे के साथ वक़्त निकाल पाओगे आप दोनों, है ना? जैसे आपने अ, बताया आपके पति की जो जॉब है, वो थोड़ी टफ है, तो जब उसका जॉब का समय शायद सुबह 5, 6, 7 पता नहीं कितने बजे का, पर आप उसके साथ में मिलके खाना बना सकती हैं, आपस में प्यार भी बढ़ेगा, एक-दूसरे को हाथ बटाएँगे तो खाना भी अच्छा पक जाएगा, है ना? कभी कभी-कभार क्या होता है कि सब्ज़ी वगैरह है तो वो अगले दिन कट करके आप रख सकती हैं रेफ़्रिजरेटर में, है ना, स्टोर करके रख सकती हैं चीज़ें, जिससे क्या होगा? कि आपको दूसरे दिन खाना बनाने में है ना आसानी होगी। जैसे अगर आपने बताया आपका बच्चा बहुत छोटा है, तो उसमें ही पूरा दिन या आपके खुद के कामों में चला जाता है, कुक रख रहे हैं फिर भी आप मतलब बोल रहे हैं कि शाम को खाना हमें खाना पड़ता है, तो फ़ायदा ही क्या? तो कुक आप ऐसा पसंद कीजिए यहाँ पे, कि जब आपको ज़रूरत हो, तभी आके खाना पका के दे, है ना? जैसे अगर आप बाहर से खाना मँगाने की आदत है उसमें आप थोड़ा मतलब बदलाव ला सकती हैं, यूट्यूब से वीडियोज़ देख के चटपटा खाना घर पे बनाने की कोशिश कीजिए। जो इंस्टेंट और अच्छा खाना बने जैसे इडली हो गया, पोहा हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी जल्दी बन जाती हैं, कुछ भी, तो आप ऐसी भी चीज़ें कर सकती हैं। हाँ, रही बात बाहर जाके सामान आप देखिए खाना ऑनलाइन मँगा रही हैं, उसके अलावा ग्रोसरी जो भी चीज़ें हैं, है ना? अनाज जो भी है वो आप मँगा सकती हैं, जिससे क्या होगा घर पे आपका मतलब वक़्त कम जाएगा और आपके पास अ, मतलब सारी चीज़ें आ जाएगी, तो उसमें आपको खाना बनाने का वक़्त मिल जाएगा। जैसे दोपहर का खाना, आप सुबह 10-11 बजे तक बनाके रख सकती हैं, जब शायद बच्चा सुबह नैप ले रहा हो, तब बना सकती हैं। जैसे शाम को आपका बच्चा सोता है आपने बोला, तो रात के खाने की प्रिपरेशन पहले से ही कर सकती हैं जब बच्चा सो जाए तब, आधा घंटा लगेगा मुश्किल से आधा घंटा, है ना? आपने बोला आप रोटियाँ तो बनाती नहीं हैं, तो सबसे ज़्यादा रोटियाँ ही वक़्त लेती हैं पकने में, तो उसके मतलब ये तो आपका प्लस पॉइंट है कि आपको रोटियाँ बनानी ही नहीं पड़ती हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा दाल-चावल हो गया, कोई सब्ज़ी है, कोई अगर अ, मतलब स्वादिष्ट डिश वनगी जो बनाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए यूट्यूब का सहारा ले सकती हैं। और अगर ये सारी चीज़ें भी कंफ़र्टेबल नहीं हैं, तो कुछ अच्छी-सी कुक पसंद कीजिए, उसे आप अपने हिसाब से मतलब मेन्यू तैयार करके दे दीजिए। उसको बोलिए कि आपको सब्ज़ी लानी है, आपको ही बाहर का सब देखना है, हमें बस हम पैसे दे देंगे, आप सब कुछ हमें कम्पलीट करके दीजिए। हम जब बोले उस समय पे आप हमें खाना बनाके दे दीजिए, है ना? ये भी बेस्ट ऑप्शन है। या उसका खाना ठंडा है तो आप फिर गर्म करके भी तो खा सकती हैं, है ना। तो देखिए मुझे लगता है शायद मैंने आपकी काफ़ी हद तक मदद की होगी। आपको सुझाव पसंद आए हो।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
बिल्कुल, आपको कभी भी तकलीफ़ पड़े, तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। धन्यवाद।